Allora, guarda, eh, io vorrei parlarti di un problema abbastanza ricorrente, ehm, che, mhmm, appunto si, ehm, presenta ogni volta che devo presentarmi, uhm, in qua in un luogo pubblico, ogni volta che ho un incontro, uhm, e so che ci saranno tante persone. Ehm, questa è veramente un, uhm, è una problematica che mi che mi sta pesando tantissimo, eh, uhm, diciamo che quest'ans ansia anticipatoria, se così la vogliamo chiamare, talvolta mi impedisce di, uhm, insomma di partecipare ad eventi, uhm, feste, uhm, insomma, mhmm, veramente i gli eventi più più disparati. Io, mhmm, sono qui oggi per capire un po' come, uhm, uscire da questa situazione, uhm, per avere dei consigli pratici e soprattutto, per capire se effettivamente, uhm, si può uscire da questa cosa, perché è un diciamo che è un problema che ovviamente sta sta minando un attimo la mia la mia vita sociale, quindi, uhm, non riesco più a vivermi, ehm, gli eventi pubblici con con serenità e con tranquillità. Insomma, spero che tu possa innanzitutto ascoltarmi, ma anche, guidarmi per per poter uscire da questo problema.
Assolutamente, allora intanto, mi dispiace per questa situazione perché immagino non sia per nulla facile e soprattutto, ehm, che possa insomma anche minare un po' la qualità della tua vita in quei nei giorni soprattutto, in cui vorresti magari vedere qualcuno ma allo stesso tempo quest'ansia un po' ti frena, ti limita quindi, mi dispiace per quello che stai vivendo. Eh, mhmm, io prima di poterti magari aiutare con qualche consiglio, vorrei ovviamente, capire meglio la situazione per far sì che poi, possa, mhmm, darti magari consigli più specifici ecco.
Mh-mh, esatto. Certo, assolutamente.
Allora, grazie mille! Allora intanto, vorrei chiederti, int quest'ansia, come me la descriveresti, soprattutto a livello un po' corporeo ecco, che sensazioni senti quando la vivi?
Mh. Allora, uhm, sicuramente, uhm, tachicardia se così possiamo possiamo definirla, veramente, un battito cardiaco molto accelerato, uhm, talvolta anche sudorazione, uhm, soprattutto, mhmm, sulle mani no, sento veramente di, uhm, questa con le mani proprio sudate, cosa che di solito non mi succede mai, ma, solo in questi in questi momenti qui di di forte ansia e in più, uhm, <smacks lips> tante volte proprio sento che, uhm, ho le guance rosse, cioè, è come se avessi la pressione, uhm, molto alta. Non so neanche come spiegartelo nel dettaglio. Ho veramente questi, mhmm, <tsk> questi disagi questo disagio fisico ecco, lo potrei definire proprio così un malessere, uhm, generale corporeo quindi, anche giramenti di testa magari, ehm, cioè, proprio ho difficoltà ad uscire ecco, se se la vogliamo racchiudere in una frase ho proprio difficoltà ad uscire perché sento un un grande malessere a 360 gradi.
Mh-mh. Okay. Okay. Okay, grazie mille perché, sei stata proprio molto, mhmm, descritti mhmm, descrittivamente parlando, brava nel farmi capire cosa provi ecco, questo per me è davvero fondamentale, anzi ti ringrazio per, uhm, avermi fatto capire come ti senti; eh, mhmm, tanto vorrei anche chiederti, se ci sono magari alcuni pensieri, uhm, che, uhm, possano insomma indurti proprio a evitare la situazioni a volte.
Mh. Mh, allora sì, uhm in realtà ci sono dei dei pensieri, mhmm, che io, mhmm, descriverei come intrusivi no, cioè, penso sempre che magari, in questo evento che sto per per affrontare, possano esserci non lo so, uhm, delle dei momenti di difficoltà, oppure degli argomenti che io non riesco ad affrontare, uhm, persone che magari, non lo so, soprattutto, se so che ci sono delle persone che magari, a me non non stanno tanto simpatiche, uhm, non cioè, te pro mhmm, tendo comunque a ad evitare no, cioè, voglio proprio evitare, uhm, il contesto. Poi ovviamente, ehm, anche in assenza in assenza di queste persone, che teoricamente, potrebbero non starmi simpatiche, ehm, credo che sia proprio la questione sociale. Io prima non ero così. Ehm, ero una persona veramente molto molto solare. Mi piaceva stare in mezzo alla gente. Da un po' di tempo a questa parte, ehm, sento di essere veramente tanto cambiata. Non so darti una spiegazione a questo. E in realtà, ehm, mi va anche bene così essere un attimo un lupo solitario no, mhmm, mi rendo conto però, che da un po' di tempo a questa parte, non è una questione di, ehm essere, <smacks lips> ehm, di stare bene nella propria solitudine, ma è proprio una questione di aver paura di essere nella so nella socialità quindi, proprio negli eventi, uhm, pubblici, uhm, anche un bar per dire no, uhm, mi provoca quest'ansia, proprio il fatto di stare in mezzo a tanta gente, di poter incontrare situazioni, mhmm, poco piacevoli, uhm, non lo so, mi faccio tanti pensieri che, uhm poi ovviamente, io sono consapevole del fatto che, non non si av avvereranno mai o comunque è veramente poco probabile che, uhm, si uhm, si possano insomma, uhm, mhmm, presentare queste queste ve situazioni che ti sto che ti sto raccontando, però comunque, uhm, proprio i pensieri intrusivi di una possibile non lo so, incontro spiacevole o di un non lo so, una discussione non voluta, tutte queste cose qui, mi provocano quest'ansia anticipatoria, quest'ansia sociale.
Ho capito, benissimo. Anche adesso sei stata molto, mhmm, brava insomma, nel descrivermi questa sensazione, mi dispiace. E, vorrei chiederti invece, un'ultima cosa se, uhm, visto che mi hai detto che prima, mhmm, non eri così ecco, se per caso è successo un evento insomma, una causa, che possa in parte averti fatto cambiare magari questa caratteristica di te.
Mh-mh. Mh-mh. Allora, io l'unica, uhm l'unico cambiamento che, uhm, a cui potrei attribuire teoricamente, questo mio cambiamento, è che, uhm, nell'ultimo periodo nell'ultimo anno credo, uhm, ho cominciato a lavorare molto su me stessa, perché come ti dicevo prima, uhm, in passato sono sempre stata una ragazza molto socievole, piena di conoscenti, la tipica ragazza no, che uhm, per mhmm, in giro per la città salutava tutti, aveva tanti amici, <sucks teeth> uhm, ad un certo punto della mia vita, probabilmente con un po' di di maturità in più, uhm, mi sono resa conto che in realtà, uhm, tutte le persone che mi circondavano non erano mie amiche, ma semplicemente conoscenti e, uhm, nel momento in cui io ho avuto più difficoltà, perché ho avuto, mhmm, un brutto periodo con l'università insomma, per fortuna passato, uhm, ma l'ho passato da sola perché mi sono resa conto che, uhm, quando ho avuto più bisogno, uhm, di una mano amica, in realtà mi sono girata e non ho trovato nessuno, perché tutte quelle persone che mi circondavano, erano semplicemente dei conoscenti e non degli amici quindi, reduce da, uhm, diciamo da questa esperienza negativa, uhm, ho cercato anzi ho allontanato praticamente tutti, mi sono ritrovata da sola, uhm, e in realtà nella mia solitudine io mi sono trovata bene, uhm, per questo ti dicevo prima, sono stata bene per un periodo, uhm, diciamo che mi sono vissuta molto bene la compagnia di me stessa; uhm, ma non avevo problemi ad essere invitata ad eventi pubblici, insomma, sociali, essere invitata in in luoghi dove dove c'era tanta gente. Nell'ultimo periodo, probabilmente forse mi sono abituata troppo, non lo so a questa questa solitudine quindi, sto avendo questo tipo di problema ecco, quindi, il cambiamento più più grande è stato questo, sì sì.
Mh-mh. Okay, ho capito, grazie ancora; e, allora adesso che mi hai chiarito davvero bene la situazione, vorrei darti un paio di consigli; intanto capisco anche il fatto che, uhm, in un periodo difficile della vita, uhm, trovarsi magari di fronte o anzi intorno a noi delle persone che, ci si rende conto, si ha più consapevolezza che magari non sono davvero amici, ma sono magari come dicevi, dei conoscenti, ci rinchiude un po' in noi stessi, cercandoci praticamente, le forze da sola; e, quello che hai fatto tu è stato proprio questo. E, sicuramente mi hai detto che, questo ti ha rafforzato in parte, perché, ti ha dato davvero tanto modo di renderti conto delle qualità che hai per affrontare un momento difficile; e questo, uhm, ci porta anche, sì stabilità in noi stessi, equilibrio, però, mhmm, a volte ci fa sempre, magari, dubitare dell'altro. E infatti, rinchiudendoci, si fa sempre più fatica poi, a riaprire quella porta, uhm, con un po' la paura no, di ricominciare. Quindi, sicuramente un consiglio che vorrei darti è di farlo gradualmente, quindi, piano, piano di poter, uhm, magari non con eventi pubblici in cui ci sono tante persone, in cui magari, uhm, si è sera e non ci si trova, mhmm, a proprio agio nel locale; ma magari, un caffè con un'amica, una tisana con un paio di amici in più; insomma, i iniziare gradualmente passo, passo a poter, uhm, uscire magari dal nostro nido, che ci siamo creati. Questo soprattutto, aiuta per non avere quello sbalzo estremo, che poi ci crea l'ansia. Eh, mhmm, oltre a questo, anche magari dei metodi, di respirazione, quelli aiutano tanto quando si ha questa ansia anticipatoria, e, uhm, di provare con dei momenti proprio di rilassamento, uhm, di respirazione, che aiutano proprio a abbassare anche, uhm, quella tachicardia, insomma, quelle sensazioni fisiche di cui mi parlavi inizialmente. Uhm, cosa ne pensi insomma, di di queste tecniche?
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Certo. Mh. Sì, certo. Allora, guarda sono, uhm, assolunta assolutamente consigli molto validi e soprattutto sono, uhm, elementi che io non avevo mai considerato quindi, sicuramente, uhm, la prima cosa che farò è quella di metterli in pratica. Poi, uhm, voglio sicuramente sottolineare il fatto che avevi ragione su, uhm, sulla questione di fidarsi nuovamente, uhm, dell'altro no, perché probabilmente, uhm, questo è l'elemento che mi manca in questo in questo momento, quindi, uhm, siccome mi è rimasta appunto, forse una sola amica, uhm, vera no, perché di persone ne conosco, ma mi è rimasta una sola amica vera; cercherò di uscire un pochino di più, uhm, mi sforzerò di uscire un pochino di più, magari nel pomeriggio con lei, cercare in qualche modo di riaprirmi al genere umano, perché probabilmente, sono stata, uhm, veramente tanto delusa da dalle persone quindi, è questa la paura che mi blocca e in più assolutamente cercherò delle tecniche di respirazione che riescano un attimo a calmare, uhm, quegli stati fisici di cui ti parlavo prima. Quindi, io ti ringrazio veramente tanto. Sei stata tanto empatica e soprattutto sei stata di grande aiuto. Quindi, grazie mille.
Figurati, ci mancherebbe è sempre un piacere poterti aiutare e quando vuoi sono sempre qua a disposizione quindi, fammi sapere. Io ti incoraggio e alla prossima.